Heu, oui, oui, oui, oui, oui, il y a, heu il y a, heu déjà c'est il il y a quand même pas mal de choses qui sont assez étranges. C'est-à-dire qu'en fait, YouTube Premium va permettre d'avoir de la musique avec YouTube Music. On prévoit de télécharger les vidéos
Mmh mh. Ouais.
pour les regarder hors connexion et heu, de, heu, mettre les vidéos en arrière-plan. Bon, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'on écoute une vidéo sur YouTube, on verrouille le téléphone, la vidéo elle continue de jouer. Voilà hem et ça, pour dix sept euros par mois! C'est énorme et le pire le pire, c'est qu'ils ont un plan également. Ils ont un plan, heu, heu, de d'abonnement. Heu, je je le sais parce que je je l'ai regardé ce matin, donc je m'en rappelle. Hein, ils ont un plan d'abonnement à 10 € par mois. Là, on peut réfléchir. Je veux dire d'accord, ça vaut le coup. Mais tout ce que ça nous garantit, c'est d'avoir la plupart des vidéos sans pub. C'est-à-dire qu'on paye pour avoir un demi-service. Heu et ça vraiment, heu mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Parce que ça va très vite maintenant, heu, ça c'est aussi quelque chose qui mmh, qui m'énerve avec l'usage des écrans, c'est que tout est à abonnement maintenant
Ouais. Oui s d'accord. Effect ouais. Ouais. OK. Effectivement. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord effectivement. Et 10 € c'est quand même un c'est quand même un budget dans ouais. Complètement. Ouais, ouais, ouais, com complètement.
sauf que 10 € plus 10 €, il suffit qu'on ait 50, heu, qu'on ait 5 applications. Il y 50 balles qui partent par mois quoi.
Effectivement. Don donc, justement, donc là, on a on a regardé un petit peu, exploré un petit peu, voilà, qu'est-ce qui pouvait, heu, potentiellement, heu, heu, faire que tu en aies marre un petit peu de l'utilisation des réseaux et et des écrans et et quant aux pauses, alors. Est-ce que tu as tu as essayé de faire, heu, heu, voilà de mettre en place des pauses, des détox, heu, des, heu, heu, de mettre en place des, hem, des programmes d'utilisation du téléphone pourquoi pas? Comment comment ça s'est concrétisé tout ça?